J'aimerais te demander un conseil. C'est vrai qu'en fait dans en gros, j'ai déménagé là, d il y a pas très longtemps. Alors quand je dis, il y a pas très longtemps, c'est quand même il y a 2 mois. Dans une nouvelle ville, un peu loin de la famille, parce qu'en gros j'ai un, j'ai eu un entretien et je dois faire une formation. Alors heu, je sais que normalement, je vais revenir dans ma ville, mais la formation elle dure enfin f 6-6-7 mois. Et heu, elle est pas encore commencée, du coup, même si ça fait 2 mois que j'ai déménagé, parce que j'ai anticipé, elle a pas encore commencé. Et c'est vrai que, heu, c'est compliqué. Je veux dire, c'est vrai, que d'être seul, heu, même si c'est, on va dire, on est je suis quand même, heu, je veux dire, je suis, tout est pris en charge hein, je veux dire, c'est pas moi qui paye, quoi. Mais heu, par rapport à ça, en fait se sentir, se sen en fait, j j'ai l'impression de me sentir seul. Faut que je pense à faire ma lessive, alors le ménage je le faisais déjà, mais c'est vrai que la lessive j'y pensais pas forcément. Il y avait ma mère qui le faisait ou mon père. Et c'est vrai, qu'en fait, tout ça, ça me ça me chamboule un peu la vie et ça me crée une sorte de petit stress en me disant, des fois: «Je me sens un peu nul», ou des fois, «Je me sens un peu fatigué», et c'est vrai que, <sucks teeth> voilà quoi, d'être seul c'est compliqué quoi, des fois.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, OK. Mmh, je comprends en fait, heu, bah, dans ce que tu traverses heu, bah, déjà je compatis parce que c'est vrai que ça doit être un changement de rythme, assez radical. Et heu, tu peux, c'est une perte de repères heu, heu, qui qui est totalement heu, enfin c'est complètement heu, légitime de ressentir ça quand heu, tu passes vraiment dans un autre environnement et que bah, là tu me disais, tu étais dans le contexte, heu, de ta famille heu, heu, des choses qui étaient heu, qui étaient prises en charge heu, là, le la responsabilité d'être seul et tout. En fait moi ce ce que je voudrais te demander, c'est la 1re fois du coup que, heu, que tu tu déménages, heu, loin de tes parents?
Voilà, c'est ça. Ouais alors, c'est pour ça déjà, bah je venais vers toi aussi pour te demander conseil par rapport à ça et heu, et c'est vrai que ouais, c'est vraiment la 1re fois que je suis vraiment seul, là. Je suis en plus, je suis je suis en train de pas, ah j'étais en train j'étais en train de passer mes heures de conduite que j'ai mis en, on va dire, un peu en stand by à côté. En gros de de côté. Et c'est vrai que là heu, bah, je suis sans je suis pas a alors, peut-être que je suis fou, mais c'est vrai que même si j'ai là, j'ai déménagé en ville, parce que bah, pour la formation je dois être en ville et cetera. Bah, en fait, ça me fait un peu peur d'être sans voiture, en gros je suis trop dépendant et là je suis tout seul, du coup, je sais que des fois ma mère m'emmenait et cetera donc c'était plus simple. Mais là, ouais ça me fait un peu bah, le fait que, ouais je dois penser à tout, le loyer je le paye pas forcément mais, en fait c'est qu'en gros, ils me donnent un virement, et en gros, ça fait un virement automatique, en gros c'est voilà, donc en gros j'ai rien à payer. Mais c'est vrai que ouais, j'y pense alors là, je me dis heu, je me dis imagine là je suis encore en formation, donc tout est payé mais imagine quand je vais ram je en fait, je m'imagine plus tard aussi en me en me disant: «Bah à un mom à un moment, je serai peut-être seul aus.si, forcément. Je vais prendre mon indépendance.». Et là j'ai un peu, ouais ce côté un peu phobie, qui me dit: «Bah, ça y est un jour je vais être seul et ça va être comme ça pour ma vie quoi.».
Mmh. OK. Mmh mh. Mmh. D'accord, bah je comprends tout à fait, heu, sachant que, si c'est la 1re fois, heu, ça doit être d'autant plus heu, anxiogène. Hem, au niveau heu, on va dire, toi de ton de ton emploi du temps. Hem, là donc tu es déjà donc dans cette nouvelle ville?
Oui!
Et, est-ce que tu as déjà pu prendre tes marques par rapport bah, à la formation que tu fais, à ton planning? Est-ce que tu pu tu as pu rencontrer des gens? Est-ce que tu as des proches qui sont dans cette ville aussi? Des amis? Est-ce que tu t'en es faits, heu, le cas échéant?
Heu, non pas forcément, c'est vrai, qu'en fait, la formation elle a du retard. Donc ils m'ont dit: «Bah vous, ça sert à, on va dire on va s», ils m'ont dit: «Ça sert à rien de repartir et tout, vous avez déjà le le, mmh, ah, le logement et cetera donc on va juste attendre.». Mais, c'est vrai que, du coup non, je suis pas, je suis pas quelqu'un qui alors je suis quelqu'un de sociable, mais vu qu'en fait je me rends, c'est là que je me rends compte que, quand tu es tout seul, dans ton logement, tu as quand même, en étant Alors des fois je me fais un peu plaisir, je joue et tout heu sur le PC, mais c'est vrai que tu as vraiment pas énormément le temps, c'est-à-dire voilà, je suis un peu maniaque donc je fais un peu, heu, on va dire, ma poussière, je me dis, de toutes façons, personne va le faire. Heu, j'essaie de, bien de tout anticiper pour que la maison soit propre, soit, alors l plutôt l'appartement j'avoue que je dis une maison mais c'est le réflexe, parce que chez mes parents, je suis en maison. Mais heu, plutôt l'appartement et en fait j'essaie de tout faire pour qu'il soit clean, qu'en fait quand j'arrive dedans, quand je vais partir bah je me sente heureux. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps, du coup, c'est vrai que j'ai pas forcé J'ai à peine le temps pour faire une séance de sport, pour te dire, alors que pourtant je travaille pas encore alors peut-être parce que peut-être parce qu'aussi je prends pas les bonnes ma les bonnes, on di on va dire, les je sais pas les bons choix aussi, parce que vu que c'est la 1re fois donc, heu peut-être, des fois je prends trop de temps pour rien. Mais heu, c'est vrai que par rapport à ça, là heu D'ailleurs ça me je me dis: «J'ai vraiment pas le temps de sociabiliser.». Donc c'est vrai que je suis un peu seul, là pour l'instant.
Mmh mh, OK. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. OK, ouais je comprends. Bah, oui donc ça s'ajoute en fait sur le fait que, on va dire, c'est une difficulté aussi puisqu'on a besoin, heu, on a besoin de voir du monde heu, de sociabiliser. Là, heu, par rapport à la ville dans dans laquelle tu es, heu, est-ce que tu t'y prévois longtemps? Est-ce qu'il y a des possibilités que tu reviennes heu, voir ta famille de temps en temps? Est-ce que l'aspect émotionnel heu, vraiment de d'avoir quitté, on va dire, heu heu, bah ta famille, heu, joue vraiment dans la balance ou c'est essentiellement sur l'aspect pratique que tu as déjà évoqué, heu?
Mmh. Heu, ouais alors, heu, c'est vrai que je pense c'est plutôt sur l'aspect pratique. Là c'est <yawns> j'ai l'impression d'être, heu, on va dire que je dois me donner à fond. Alors que je dis je dois me donner à fond, je je l'entends hein, je veux dire, je comprends largement. Mais ce que je veux dire, du coup, là, c'est aussi, à ce moment-là, que j'ai vu que pourquoi, bah, mes parents étaient importants aussi. C'est des fois, qu'on se rend pas compte, quand en fait on est dépendant. On est tout le temps avec eux, on se rend pas compte la chance qu'on a. Et heu, et donc là, c'est aussi, j'ai remarqué ça, et c'est vrai, non, pas l'aspect, heu, sentimental, je veux dire, je sais qu'à un moment je dois partir et cetera. Mais c'est vraiment l'aspect pratique et puis le fait que je sois, en fait, un peu dans le, dans le flou par rapport à la formation, ça m'énerve aussi un peu je pense.
OK, ouais. Mmh. Mmh mh. Oui, je comprends en fait, heu, là, heu, on va dire, les difficultés que tu rencontres dans la formation, t'aident pas à voir clair, heu, à voir plus loin parce que, bah, c'est déjà un peu instable. Mais au niveau de la ville, du coup, dans laquelle tu as emménagé, heu, déjà, est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que tu prévois, une fois que la formation sera terminée, de travailler dans le secteur dans lequel tu fais, heu, ton cursus ou, heu, tu te vois encore mobile et de redéménager? Ou tu as bi tu as bien pris tes marques?
C'est ça. Bah, j'ai pas forcément pris mes marques plus que ça. Ça avoue que j'ai après je suis pas forcément stressé de la ville ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait d'être un peu seul, heu, déconnecté un peu de tout, mes amis et cetera. Heu, voilà je veux dire c'est plutôt ça qui me stresse plus qu'autre chose. Je veux dire, heu, je suis quelqu'un d'assez à l'aise, qui va vers les gens donc, heu, ça va en en dans la salle dans la nouvelle salle de sport, j'ai pu me faire des contacts assez facilement. Alors ça reste des contacts, heu, que dans le sport. C'est-à-dire on va pas plus loin que le sport mais, heu, parce que déjà c'est pas mon but et puis parce que, bah, voilà. Et puis, heu, bon j'essaie quand même de prendre le temps d'appeler mes parents. Heu, des fois ça peut faire du bien aussi et heu et heu, ouais, bah, en fait c'est pas que je me vois pas déménager dans cette ville, c'est que pour l'in en fait je me dirais un jour, heu, plutôt pour trouver une ville qui me qui me plaît bien et bah et bah, je me dirais, un jour, je partirai en vacances, par exemple, 1 se une semaine dans une ville inconnue. Je me dirais, bah: «Si elle me plaît, bah, pourquoi pas, heu, on va dire emménager.» Mais c'est vrai que là, moi ça me dérange pas de faire un peu le yoyo en termes de de ville quoi.
Mmh. Je comprends. OK, super. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est sûr. Mmh. D'accord, OK, bah, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire, heu, c'est du coup, heu, que l'aspect émotionnel soit pas si présent que ça, que tu aies pas le blues, heu, ou quoi par rapport, heu mais au niveau de l'aspect pratique, heu, c'est vrai que ça, est-ce que tu pourrais pas profiter là de enfin, on va dire, par rapport à la formation donc où ça a l'air un peu chaotique, hem, est-ce que tu arrives à te trouver en fait quand même du temps pour te consacrer, bah, à ces petites activités de, heu, bah, de tenue de l'appartement, les machines à laver, heu, tout ce qui est administratif? Heu, c'est quelque chose que tu as tendance à différer ou, heu, tu es s en fait, tu t'y mets mais tu as toujours la pression, heu, de pas avoir de l'assistance?
Ah oui, oui, oui. Heu, ouais, bah tu vois je me rappelais c'est vrai que tu vois, tu viens de me faire penser, que ouais, aux papiers administratifs, j'ai peut-être des choses à regarder ça fait longtemps que j'ai pas rega ah longtemps, ça fait déjà quelques semaines. Donc voilà tu vois c'est des choses que ouais qu'en fait j'ai des fois ça me passe en fait vu que j'ai jamais fait ça, ça me passe vraiment par-dessus la tête et donc des fois j'ai en fait c'est aussi ça qui me crée je pense un peu ce stress c'est que je dois penser à tout et heu, c'est vrai que j'avais pas j'avais pas forcément l'habitude hein les papiers alors je suis quand même quelqu'un dans les papiers je veux dire, j'adore l'informatique donc, heu, par exemple faire les papiers sur internet, ça me dérange pas plus que ça. Mais, heu, je veux dire je suis à l'aise avec tout ce qui est informatique mais le problème c'est pas ça, c'est d'y penser, là par exemple là, tu m'en as reparlé j'avais complètement zappé peut-être que j'ai j'ai même pas regardé le courrier. C'est vrai que des fois j'ai je en fait je me vois que depuis 2 mois des fois j'ai regardé peut-être 2 mois, j'ai déjà regardé, heu oh 3 fois le courrier. Alors que je me rappelle très bien ma mère elle me disait: «Ouais regarde au moins le courrier au moins 1 fois par semaine», des choses comme ça et là moi en en en 2 mois j'ai regardé que 3 fois quoi.
Mmh. Ouais, ouais, ouais je vois. D'accord, ouais. Mmh. D'accord, mmh, je vois, bah après, si tu te sens, heu, complètement débordé aussi, il f c'est c'est c'est aussi légitime et heu, bah je regrette que ça se passe pas comme tu voudrais dans ta formation. Ça on peut compter sur le fait que ça va pouvoir potentiellement progresser, heu, vers le mieux et s'arranger. Mais au niveau de, on va dire de de de l'aspect, heu, logistique et administratif, heu, je comprends que tu te sentes débordé. Après ce qui pourrait être pas mal, c'est de te trouver, heu heu, une petite activité, heu, bah dans cette ville-là où tu es maintenant. Heu, qui te permette en fait déjà de couper un peu avec cet environnement où tu as l'impression de, bah de de de passer du coq à l'âne, d'être, heu, d'avoir la tête un peu partout, de te sentir débordé. Peut-être quelque chose en fait qui t'ancre vraiment dans cette, heu, nouvelle ville, heu, pour en fait, heu heu, rajouter, heu, une petite chose, heu, nouvelle dans ta semaine. Heu, ça peut être une activité que tu connais déjà, que tu pratiques déjà, mais que tu puisses faire dans cette ville ou même des sorties de loisirs cinéma, et cetera, rencontrer du monde. Je pense ça pourrait être vraiment être pas mal en fait que tu puisses trouver quelque chose qui te fasse te recentrer sur toi et moins voir en fait ton environnement immédiat comme, heu, une corvée, heu, uniquement, heu, matérielle ou pratique, tu vois?
Ouais. Mmh mh. OK. OK donc ouais en gros toi le 1er conseil que tu me donnerais, heu, c'est, heu, en gros de ouais de bah de peut-être découvrir vraiment la ville et de prendre le temps, de, par exemple quand par exemple le week-end c'est vrai que là en ce moment du coup vu que je fais un peu rien hein finalement. Des fois je suis à la maison je glande un peu parce que tout est fait quand même mais je dois juste attendre, heu, on va dire, on m'a dit d'attendre, alors j'ai pas forcément de date mais on m'a dit d'attendre. Donc, heu, peut-être ouais essayer de ouais de visiter la ville, heu, surtout qu'en plus c'est tous frais payés du coup pour le coup. Donc, bon après sauf bien sûr les les dépenses hein bien évidemment si par exemple tu vas au bar, bah, c'est je vais pas pouvoir leur dire: «Oui voilà quoi.» Et c'est vrai que du coup j'ai quand même une sorte de petit, heu, on va dire, pas de petit salaire mais un truc tu sais pour, heu, payer des repas quand même. Donc ça fait que je crois j'ai j'ai ouais c j'ai 100 € par jour un truc comme ça. Donc, heu, ça va c'est, heu, c'est pas mal. Alors, heu, bien sûr le but c'est, heu, voilà c'est pas non plus à 100 € par jour mais ça dépend des jours je sais que le samedi ou dimanche je les ai pas mais, heu, ce que je veux dire, heu, on va dire ils font une sorte de moyenne et par rapport à ça, peut-être ouais prendre le temps de visiter la ville, heu, pour, heu, peut-être de prendre goût à la ville quoi, la nouvelle ville quoi, c'est ça?
D'accord, ouais. Mmh mh, cool. Mmh mh. Ouais. OK cool. Ouais je pense que ça pourrait vraiment t'aider dans un dans un 1er temps en fait pour, heu, bah te sortir, heu, de ce cadre-là de ton appartement où, heu, bah, tu passes, heu, du temps, beaucoup de temps chez toi. Et en fait, tu peux d'autant plus avoir la sensation d'être débordé à tous les niveaux. Vraiment essayer de, bah, heu, ouais de de prospecter un peu, de faire des petites balades, heu heu, quitte à ce que ce soit même, heu, tu peux aussi potentiellement rencontrer du des gens, tu vois, selon que tu fasses des petites sorties, heu, en ville ou alors, heu, même en activité solo, heu heu, selon bah toi, les activités que tu préfères. Je pense ça permettrait de t'ancrer et de mieux, heu, appréhender, heu, en fait les prochains mois, heu, et potentiellement même, heu, t'apporter un bénéfice, heu, même, heu, cognitif intellectuel. C'est-à-dire de couper court et quand tu reviens à tes tâches bah, tu tu sais que ça va dans le bon sens et heu, tu ne fais pas que ça toute la semaine. Donc heu, ça peut être vraiment je pense, heu, un bon point de départ pour essayer de re te recentrer.
Ouais. Mmh. Mmh. Bah écoute déjà je te remercie le fait de d'en parler ça me fait du bien et je te remercie par rapport à ces conseils et et ça fait du bien et je vais vraiment essayer de les mettre en pratique et je te remercie vraiment beaucoup pour ça.
Bah écoute avec plaisir, heu, de rien et je te souhaite, heu, vraiment une bonne continuation.